बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे ब हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने वैसे। मैं भी वही मानता हूँ, मतलब दिखाना चाहिए, है ना? लेकिन पर जैसे मैंने पहले कहा था कि कोशिश करें कि अपनों से बड़ों से पहले साझा करें, अपने तनाव को अ, शेयर कर करें अपने, है ना, परिजनों से, अपने माता-पिता से, या जो भी है। क्योंकि सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिलता है हमको ना, और सबसे अच्छा और सबसे पहला जो सपोर्ट मिलता है, वो हमारे घर से ही हमें मिलता है, अपनों से मिलता है।
हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। हाँ, हाँ।
और वो बहुत ही ज़्यादा वो जड़ तक जाते हैं, वो जड़ तक पहुँचते हैं कि क्या चीज़ है कि जो इसको परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो एक ऐसा चीज़ हो गया, टर्म कि जब हम जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना रहे, और हम तब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तनाव में हैं, तो साइकोलॉ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो हमें गाइड करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो सुझाव देंगे ही, एक्सरसाइजेज़ बताएँगे जैसे आपने कहा। बिल्कुल, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें और आदतें भी हमें बहुत सुधार करती हैं जैसे, है ना, कहीं क आजकल तो क्या हो रहा है कि बहुत लोग रात-रात भर फ़ोन चला रहे हैं, है ना। सुबह बहुत लेट से उठ और दिन भर इतने तनाव में रहते हैं, उनसे आप हल्का-सा भी बात करने जाओगे, वो इतने जल्दी भड़क जाते हैं या चिढ़ जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो हो रहा है कि अगर कम एक तो कम सो रहे हैं वो, है ना। दूसरी बात से, दिन-रात वो फ़ोन की स्क्रीन पे लगे रहते हैं जिससे वो इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, और ख़ास करके आजकल गेम्स कितने आ गए हैं, जो मोबाइल्स में गेम खेलते हैं लोग, वो कितने आ गए हैं। वो उससे आक्रामक भी बढ़ अ, आक्रामकता बढ़ रहा है, वो आक्रामकता हमारे दिमाग में इतना स्ट्रेस पहुँचा रहा है कि वो हमेशा तनाव में रहता है दिमाग। जी, जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो यही मानता हूँ कि अ, रोज़मर्रा की आदत है, जैसे अगर कुछ भी ना हो तो, है ना, बाहर घूमने चल जा, टहलने चल जा, अपने जैसे कि हाँ, व्यायाम कर लें, और कुछ नहीं तो अपने परिजन के साथ बैठ के ही बात कर लें दिन भर का। जो दिन भर कुछ ना कुछ हुआ है, अपने परिजन के साथ वो साझा करें कि, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा-ऐसा, तो मैं अब क्या करूँ? तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाता है, और वो आइडिया बहुत ही पर्सनल होता है और हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है। जी।
बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अ, मैं और मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे अ, फिज़िकल एक्टिविटी करना, या कई बार आप देखिए लोग इंसान परेशान होता है, तो वो जिम भी जॉइन कर लेता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो सॉल्यूशंस कुल मिला के हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपसे वार्तालाप करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आशा करता हूँ, हम आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और ज़रूरी और गैर-ज़रूरी मुद्दों पे वार्तालाप करते रहेंगे। नमस्कार।
नहीं बेचे। बिल्कुल, बिल्कुल।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 मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, जी। चर्चा करें। जी, नमस्कार, नमस्कार।